Oh. Sana all. <chuckles> Sana lahat talaga, 'di ba?
Kaya mo ba 'yon, na hindi pansinin 'yong mga negatibong sinasabi sa'yo?
Oo. Oo. Kasi ano, dati nanggaling na ako do'n sa ano, sa point na pinapansin ko talaga 'yong mga kung anong sasabihin ng tao 'pag gagawin ko 'to. Kung s kung kung kasi kung papansinin ko 'yon, ano 'yong 'yong pagiging masaya hindi na ano, hindi na hindi ko na maa-achieve kumbaga.
Mm.